ああああああ。
感じに今はなったんじゃないかなと思います。
なるほど。
うーん。で、しいてはそれが結構その、まあ1日の始まりとかにやると、その、まあ、ストレスっていうか、なんかこう、まあ、む心を無にしてできるから、なんか結構いい時間みたいな、なんか、あの。なんかメディテーションじゃないけれども、お、<laughs> なんかそう、なんかそれに似たような、私はなんか位置づけに今ありますね。
うーん。 うーん。 うんうんうん。 なるほど、はい。 まあ。
うーん。
まあでも、そうなってくると、その運動とかも怪我して、その運動がルーチンルーチンから抜けてしまった場合、そこに何かをあの、他の物を持ってくるっていうのは結構重要なんじゃないすかね。
はい。 うん。 そうなんだけど。そんな気がしますね。うん。で、やっぱりそれを持ってきて、ま、怪我をも治していかなきゃいけないから、その、ま、リカバリーする、まあ、ために何かをこうやるとか、そこのその運動してたところ埋めるために、何か他のね、その何かを入れてやる習慣を入れてやって、で、まあ、そのリカバリーを促すっていうのがいいのかもしれないですね。
うーん。 ああ。 うんうん。 はい。 そうですね。うーん。いや、その辺、はい。ちょっと僕もその辺ちょっと考えとき考えときます。はい。
うーん、でもね、うーん。ね。 そう、ほんとほんと、あの膝、ね、良くなりますように、さ早く良くなるといいですよね。
はい。 あ、ありがとうございます。ほんとに。
うーん、はい。はい、ではありがとうございました。
はい。 はい、どうも失礼します。
失礼いたします。
はい。